Alhamdulillah, eee, sekali coba langsung di atas
Eh wah, iya ya.
500 <chuckles> gitu kadang.
Wah, keren banget keren banget Kakaknya ini, memang ini ya, jadi seperti lagunya ya kan, karena "Meraih Mimpi" gitu ya Kak, ya. heeh heeh.
Iya. Iya, makanya kan, eee, bikin semangat terus berkesan juga. <laughs>
Heeh. Oh, heeh heeh, terus hmm. Kalau saya ada sih ada dong, iya jadi, eee, ada satu lagunya Santana itu yang memang diputar saat bukan diputar ya, memang saya minta, saya request, saya minta saat lagu, eee, saat menikah gitu, jadinya wah, jadi seneng banget gitu kan iya, dan memang sih lagunya memang sedikit untuk berdansa ya. Tapi karena kultur kita yang jarang dansa dansa kayak di kultur lain ya, kultur Eropa eh, apa, kultur Barat ya. Nah kayaknya kita kalau di nikahan gak ada yang dansa-dansa deh, adanya jaipongan biasanya, <chuckles> dangdutan. Nah, jarang banget, nah itu sih kenangan dari lagu tadi.
Heeh, kalau Kakak gimana? Ada nggak? Oh, wow, romantis sekali. Oh, lagu Santana. iya, mhm. Iya betul betul. <chuckles> Iya. Iya benar, jarang banget ya memang, betul betul betul. Ah iya. Ya ampun, itu berkesan banget itu. Ya ampun Kak, saking saking sukanya berarti ya, sama lagu itu ya, aku jadi penasaran, jadi pengen tahu lagunya kayak gimana sama liriknya sampe ikut tadi nikah, ah so sweet banget gitu. <laughs>
<chuckles> Heeh. <chuckles> Heeh. <chuckles> Iya, karena itu juga sih mungkin, eee, apa, semangat gitu ya kan, lagunya kayak ada dentuman-dentuman, apa de gendang gitu kan sama, eee, gitar-gitarnya si, eee, Santananya itu tadi dan apa sih kalo misalnya lagi bad mood juga, eee, ada sih musik yang selalu solusi ya, salah satunya lagu itu tadi atau bahkan ada nih kalo misalnya saya sendiri ya Kak, sebelum saya nanya, saya mau cerita juga. Eee, kalo lagi bad mood saya malah jadi suka dengerin lagu ini Kak, lagu anak-anak, kayak lagu
Oh. Oh. Oh. Hmm. Oh, lagu anak anak, malahan?
apa, lagu kayak Baby Shark gitu Kak. <chuckles>
Oh Baby iya sih, emang sih ya, lagu anak-anak tuh emang <tsk> emang bikin mood jadi seneng ya, soalnya jadi kayak kembali kayak ke anak kecil lagi. Lagunya juga ceria-ceria semua ya lagunya. Oh, iya.
<chuckles> Iya. Heeh. Iya. Nah, itu banget Kak, ya terus heeh, ceria banget heeh. Terus kayak lagu CoComelon itu loh Kak, lucu-lucu sih. <chuckles> CoComelon iya.
Oh iya bener, CoComelon. Iya ih, tapi sedih ya, kebanyakan lagu-lagunya kayak Baby Shark, CoCoMelon itu lagu luar semua, kita lagu yang di Indonesia udah gak ada lagu anak-anak ya?
Iya, heeh heeh. Iya bener. Heeh. Iya, yang terakhir saya ingat dulu mungkin kalo gak Joshua, Tasya, itu sih.
Heeh.